Bạn ơi, thực ra thì mình, à, nói chung là mình đi học xa cũng khá là nhiều năm rồi, mà trước đây khi mà mình ở nhà ấy, thì nói chung, ờ, những cái mà mình đi học này, những cái mà mình xảy ra hàng ngày mình cũng ít khi mà chia sẻ với gia đình nắm, mình ngại, thực sự là như thế. Ờ, ở nhà thì mình đã ít nói chuyện rồi, ờ, chỉ có ở nhà dùng điện thoại xong rồi bố mẹ thì cũng đi làm cả ngày nữa ấy. Đó, mình cũng, ờ, không có, ờ, nói chuyện nhiều với bố mẹ, xong rồi đến khi mà mình đi học đại học ấy, thì mình không biết cách duy trì với bố mẹ kiểu gì. Căn bản là tại vì ở nhà mình không biết nói gì gì hết, mà á, bây giờ, à, đi học xa ấy, thì mình tự nhiên mình lại chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình cũng như là những cái mà trước đây mình chưa từng làm thì mình thấy nó, ờ, không không tiện lắm ấy. Thì bạn có cách nào để mình có cái thói quen để mà duy trì, ờ, ừm, thường xuyên liên lạc với gia đình được không? Chứ mình mỗi lần mà mình gọi nói chuyện với mẹ ngoài hỏi sức khỏe ra thì mình cũng không biết nói gì hơn ấy.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu rồi. À, bạn cũng rất là gặp khó khăn trong cái việc là giao tiếp với gia đình, ờ, từ lúc là bạn còn ở nhà, đúng hông? Nên là sau đi khi mà bạn phải, à, gọi là, ờ, có điều kiện bạn được đi học xa thì, ờ, cái cái cái việc mà gắn kết với gia đình nó lại càng khó hơn nữa. À, bây giờ là hồi xưa chưa có xam à, chưa có xa nhau, ở cạnh nhau thì cũng, gọi là, đã ít nói rồi. Thì bây giờ á, càng sống xa, gọi là, xa mặt thì cách lòng, à, thì cũng rất là khó để mà có thể, gọi là, ờ, trao đổi những cái thường ngày, đúng hông? Tại vì bạn với ba bạn, mẹ bạn thì sống ở những cái nơi khác nhau mà. À, và đây là một cái, à, nỗi lo lắng của tất cả những cái người con mà, à, phải xa quê mà đi làm, đi học, thì lúc lúc nào cũng là sợ là sẽ sợ là hông có gắn kết được với gia đình, cũng sợ là hổng biết nói gì, tại vì không có những cái chủ đề chung, đúng hông? À, thì mình sẽ cố gắng mình đồng hành cùng bạn để mà mình coi coi mình hỗ trợ được gì bạn hông nha. À, vậy thì á, bạn, à, nói là bạn lên ờ, đi xa quê để bạn học thì, ờ, ờ, bạn xa nhà đã tầm bao lâu rồi?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm, thực ra là cũng 3, 4 năm rồi đấy, chứ không phải là, ừm, ấy đâu. Mà á, ừm, 1 năm mình về quê chỉ có 1, 2 lần thôi, dường như là hè, có những hè là mình ở lại thành phố để làm. Còn, à, Tết thì mình cũng sẽ về quê thôi, 1 năm về 1 lần thôi à. Ít lắm!
Ừm. Ừm, vậy thì cũng khá là ít. A, cái tần số gặp là gặp mặt nhau khá là ít, à, nên là cũng là rất là khó để mà gắn kết, đúng hông? Vậy thì hiện tại thì, a, bạn đang muốn gắn kết với ai nhất? Là bạn nói là bạn muốn nói chuyện nhiều với mẹ bạn hay là, ờ, chỉ là mẹ thôi? Hay là muốn là cả gia đình, có cả bố và có những thành viên trong gia đình nào khác nữa, à, bạn cũng muốn là gắn kết và nói chuyện, gọi là thân thiết trao đổi nhiều hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình muốn là tất cả mọi người luôn. Ý là mình có em gái này, có anh trai, với cả có bố mẹ nữa và trước đây thì mình còn có bà. Tại vì hè vửa đợt, à, đợt tết vừa rồi là bà mình vừa mất. Thế là mình cảm thấy như kiểu là bây giờ mà mình không duy trì cái mối quan hệ với gia đình thì, ờ, sau này đương nhiên là bố mẹ cũng sẽ già đi thì mình cũng lo sợ cái vấn đề đấy lắm. Ý là như thế, mình cũng mong muốn là, ừ, họ còn sống, mình còn sống thì cùng nhau là vui vẻ, tình cảm với nhau, gắn kết với nhau nhiều hơn ấy. Đó, ờ, tại vì trước đây là mình cũng ít khi nói chuyện với bà lắm. Thế là bây giờ khi mà bà mất thì mình cũng hối hận, mình cũng không có, a, thân thiết với bà nhiều hơn, đó, thấy cảm giác như kiểu thiếu thiếu thốn ấy. Với cả một phần là mình có em gái, thì thực ra là trước đây mình, ờ, ở nhà ấy thì em gái mình còn nhỏ, thì hai chị em vẫn đi chơi cũng như là nói chuyện với nhau nhiều hơn ấy. Nhưng mà dạo gần đây em mình cũng lớn rồi, kiểu tuổi dậy thì ấy, đấy, nó cũng khá là khó để mà tâm sự ấy, mình cũng muốn là gắn kết với mọi người nhiều hơn nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Đúng Ừm, mình thấy cái tinh thần của bạn hiện tại là rất tốt luôn. À, bạn đã nhận ra là, à, sau khi bạn có một cái mất mát lớn rất là đau lòng, đúng không? Là bà của bạn mất vào ờ, bà của bạn mất, thì bạn mới nhận ra là, à, cái tình cảm, cái thời gian mà mình gắn kết với gia đình mình là nó cũng, ờ, không không có biết ngày mai như thế nào, nên là lúc nào cũng phải muốn là gắn kết nhiều nhất với gia đình, ờ, được, ờ, gọi là, nói chuyện, được trao đổi với gia đình nhiều hơn dù là bạn đang ở xa, à, để mà có thể là yêu thương nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thì cái, gọi là, cái tinh thần như vậy là rất là tốt và bạn cũng nhận ra được cái ý nghĩa của gia đình rồi đó. Thì cái chuyện mà sau đó là, ờ, khi mà mình đã nhận biết được cái sự cái tầm quan trọng của cái việc gắn kết trong gia đình, thì mình cũng sẽ rất là dễ để mà kết nối với các thành viên trong gia đình mà thôi. Nên là bạn cũng đừng có quá lo lắng, cũng đừng có quá buồn nha. À, bây giờ thì bạn cảm thấy nha, à, bạn, ờ, không có ờ, bạn thấy khó nhất giữa cái việc á, là bạn giữ liên lạc với gia đình của bạn là cái gì? À, là bạn hổng có thời gian, bạn quá là bận rộn đi, hổng có thời gian để mà về quê, à, thăm gia đình, hổng có thời gian để mà gọi điện nói chuyện, hay là bạn cảm thấy là, ờ, tôi có thời gian đó nhưng mà về tui cũng không biết nói gì hết, à, có gọi điện thì tui cũng hông có cái gì để mà tui có thể trao đổi hết? Thì bạn thấy là bạn thấy khó khăn nhất là ở cái phần nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, thực ra là như này, trước đây thì mình không có bận rộn ấy thì mình thấy là, à, cái việc khó nhất đối với mình là cái tìm chủ đề để mà nói ấy. Đó, ý là bình thường mình, à, cũng có tâm sự với mẹ đi, ờ, xa nhà thì mình cũng hay tâm sự với mẹ nhiều hơn, nhưng mà một phần là ừm, với bố nữa, mình cũng muốn duy trì nói chuyện với bố, nhưng mà một lần mà gọi n gặp bố thì mình không biết nói gì ngoài cái việc là hỏi hôm nay bố có đi làm không, có mệt không, thế thôi, chứ không có tâm sự gì với bố nhiều. Đó, tại vì bố với con gái nhiều khi là mình cũng lớn rồi, mình cũng ngại ấy. Đó, nhưng mà mình vẫn muốn tâm sự với bố nhiều hơn, à. Với cả một phần thêm một cái nữa, dạo gần đây công việc của mình nó khá là bận rộn. Đó, nhiều khi là trước đây là mình, à, gọi thường xuyên với bố mẹ lắm, nhưng mà dạo gần đây công việc này, nói chung là, việc học của mình nó cũng thi thố quá nhiều đi, ờ, dường như là cả tuần mình chỉ gọi cho mẹ có một một một lần thôi. Đó, thì mình thấy nó không không đủ, thực sự là như thế.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, à. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Bây giờ á, thì có rất là nhiều cái trở ngại, đúng hông? A, không chỉ là trở ngại về khoảng cách nữa, mà cái thời gian thì nó cũng là một cái trở ngại với bạn luôn. Bây giờ thì cái lịch học nó cũng khá là kín, mà còn phải thi, ờ, giống như, thi ờ, tham gia những cái cuộc thi, thì mình phải dành thời gian để chăm chút cho cái việc học, nên là cũng khá là thiếu thời gian để mà có thể ở bên cạnh, hoặc là, ờ, cái tần suất nó thường xuyên, thì như vậy rất là dễ cái cảm giác của bạn là lo lắng là, à, "Mình hông gọi về thường xuyên như vậy á, thì á, ờ, bố mẹ, gọi là, cảm thấy mình cảm thấy bị xa cách với bố mẹ" ờ, đúng hông? Thì á, không có sao hết. Bây giờ mình sẽ cho bạn một số cái lời khuyên để coi coi bạn có thể bạn áp dụng được hông nha. Bây giờ thì, ờ, bạn nói là bây giờ cái thời gian của bạn quá bận rộn, đúng hông? A, và nhiều lúc á, có thể là bạn tới lúc mà bạn, ờ, à, nhớ ra là bạn phải gọi điện cho bố mẹ, thì nhiều lúc đó là, ờ, trời nó đã khuya rồi, ờ, thì cũng rất là khó để gọi điện, gọi điện thì lại làm phiền tới giấc ngủ của bố mẹ, đúng hông? Nên bây giờ bạn nên, gọi là, à, có một cái lịch trình nó phù hợp đi, a, trong 1 ngày á, thì chắc chắn là bạn cũng phải rảnh ra tầm 5-10 phút đúng hông? Ờ, không thể nào mà bạn không từ 5-10 phút được, ừm, ừm, à, 1 ngày được. Nhưng mà bạn tại vì bạn chưa có cái lịch trình bạn gọi điện cụ thể mỗi ngày cho mẹ bạn, hoặc là cho bố bạn này nọ, thì bạn sẽ nhiều lúc sẽ hay quên, tại vì mình đã có kế hoạch, có lịch trình đâu. Nên bây giờ á, bạn nên á, là tập cái thói quen, à mỗi ngày bạn cố định á, một cái thời gian đó ha, tầm khoảng là từ tối đi, tối thì nó sẽ, gọi là, dễ hơn, lúc đó gia đình, bố mẹ đi làm về rồi, thì bạn đi học về, không có trong cái thời gian học của bạn, thì tối tầm khoảng ờ, có thể là trong những cái khoảng thời gian rảnh. À, bạn có thể nhá trước với bố mẹ là, à: "Bây giờ con thường là rảnh trong cái khoảng thời gian này, bố mẹ dành một xíu thời gian ra để, gọi là, ờ, nói chuyện với con xíu, gọi là, để con gọi điện xíu để con biết nhà mình làm sao." Thì thật ra á, a, để mà gắn kết gia đình đó bạn, thì không cần là phải là 1 ngày, à, 1, 2 tiếng nói chuyện, a, nói tiện cái gì mà sâu sắc với đồ, mà chỉ cần á, bạn duy trì nó đều đặn, mỗi ngày đều có, à, mỗi ngày đều có, mỗi ngày chỉ cần 15 phút thôi, à, cả tuần thì đã là là mấy tiếng rồi. A, chứ hông cần là phải dồn lại 1 ngày, no ngày nói mấy tiếng thì nó cũng rất là ảnh hưởng tới cái lịch sinh hoạt của bạn, đúng hông? Thì bây giờ bạn kể ra 15 phút đó, thì 15 phút đó bạn sẽ nói những chủ đề gì? Thì bạn cũng hông cần phải nói cái gì sâu xa hết, 15 phút thì chỉ đủ để mình nói là, à, hỏi là "Bố mẹ khỏe hông? Nay có bận rộn gì hông? Nay có nấu gì ăn ngon hông?" Những cái chủ đề thường ngày như vậy thôi, à, mà bạn cứ nghĩ là, à, những cái chủ đề thường ngày thôi á, và nó cũng sẽ rất là dễ để bạn nói, để bạn không phải suy nghĩ những cái chủ đề gì đó sâu xa, à, nói nhiều quá thì cũng hổng biết nói gì, đúng hông? Thì dành mười lăm phút cốt lõi, à, để mà mình nói chuyện với bố mẹ. Thì bạn thấy như vậy được hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Thế á? Ừm. À. Mình hiểu. À Ừm, mình thấy những, ừm, cái cách mà bạn vừa gợi ý vừa rồi ấy, thì mình thấy nó rất là hợp lý luôn. Ý là đúng thật là mình không có nhiều quá là nhiều chủ đề cũng như là dạo gần đây thời gian mình bận rộn. Nhưng mà đúng thật là gọi cho bố mẹ thì đâu cần phải gọi quá nhiều, chỉ cần hỏi han xong rồi là gặp mặt bố mẹ thì cũng thấy vui rồi. Đó, ờ, cũng mình cũng thời gian tới sẽ sắp xếp thời gian là, a, nghỉ ngơi trong cái lúc mà mình làm việc, 5, 10 phút gì đó. Đó, nó phải phù hợp với thời gian, ví dụ như là buổi tối bố mẹ mình cũng hay rảnh ấy, chắc là buổi tối mình cũng sẽ hay gọi điện, ờ, trong cái lúc đó thôi. Ừm, rất là hợp lý.
Ừm, đúng vậy. Ừm, thực ra thì cũng hông có phải là trong cái lúc thời gian bạn làm việc bạn nhín ra cái khoảng thời gian đâu. A, có thể là lúc bạn ăn cơm, ăn cơm thì đâu có thể nào mà, à, vừa ăn vừa làm việc đâu, đúng hông? Thì lúc đó đang rảnh, rảnh thì lúc đó bạn có thể xếp cái giờ ăn cơm của bạn, à, trùng với cái giờ đi ăn cơm với gia đình. Thì, ư, khi mà bạn gọi á, thì á, bạn có thể là hông chỉ nói chuyện với lại bố mẹ đâu, mà có thể nói chuyện với tất cả những thành viên trong gia đình và có thể là cùng nhau giống như là ngồi nha, cùng nhau ăn cơm vậy, chỉ là, à, giống như là ăn cơm chung online vậy đó. Thì nó cũng là một cái cách để mà bạn có thể bạn gắn kết gia đình của bạn và trong cái bữa ăn thì mình cũng sẽ dễ dàng mình trao đổi hơn. Thì bạn thấy là cái cách mà mình xếp cái lịch mà, a, giờ ăn để mà mình gọi điện cho bố mẹ như vậy thì có hợp lý hông?
Ừm, mình thấy được. Ý là bố mẹ mình khi mà ờ, trước đây mình ăn uống với bố mẹ thì mình cũng có ờ, lúc ngồi ăn thì bố mẹ cũng hay nói chuyện lắm. Chắc là thời gian tới khi mà vào giờ ăn vào buổi tối chẳng hạn, mình cũng hay rảnh mà, đấy, mình cũng hay lướt điện thoại vào cái lúc mà mình ngồi ăn lắm, chắc là lúc đấy mình cũng sẽ, ờ, gọi cho bố mẹ xem là như thế nào. Ừm.
Ừm. Ừm, với lại á bạn á có thể là, ờ, bạn không chỉ là gọi điện thoại đâu, nhưng mà bạn cũng nên là sắp xếp, không phải là lúc nào cũng, ơ, ờ, có thời gian nhưng mà có thể là 2, 3 tháng, a, mình sẽ dành ra một cái khoảng thời gian rảnh, lên lịch trước, hay đặt xe trước luôn để mà mình có thể về thăm bố mẹ. Ơ, khi mà mình gặp mặt thì mình sẽ dễ dàng mình kết nối hơn. A, và cũng là cái dịp để mà bạn có thể về quê, a, bạn thăm những cái thành viên ở trong gia đình bạn, rồi biết bố mẹ của bạn thật sự là khỏe như thế nào, sức khỏe ra sao, ờ, có cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi hay không? A, chứ, ờ, nhìn qua điện thoại riết á thì nó cũng đâu phải là tốt đâu, đúng hông?
Ừm. Ờ, mình hiểu rồi. Đúng thật là bố mẹ mình cũng tham công tiếc việc ấy, mà cũng sợ con gái lo lắng. Nói chung cảm ơn bạn vì những cái gợi ý này nha.
Ừm.